No rice, oo. Pero ang hirap. Bilang isang, ah, tunay na Pilipino. <laughs> Gusto ko talagang kumain ng, ah, kanin, oo. Mahirap siya tsu pati nga yung mga, ah, substitute nila, ano yung papalitan mo ng brown rice, ganon. Hindi naman masarap yung brown rice kaya <laughs> ayoko na nu'n. Oo naman di ah
Hmm. <laughs> Ah, sabagay. Oo. Ah. Talaga? So talagang hindi nag-click sa'yo yung gano'ng ano, method? Hmm, so bumalik ka rin talaga sa white rice.
Oo. Parang mukha na siyang putik, parang minsan lasang lasang-putik pa din, <laughs> yung ganon. Oo, hindi kasing sarap talaga ng, ah, puting kanin, oo. Kaya balik na din talaga ako do'n. Ang ginawa ko na lang na sa akin, binawasan ko na lang talaga. Kasi dati, umaabot ako ng dalawa minsan tatlo pang ah kanin, 'pag lalo na pag masarap yung ulam, di ba? <laughs> Oo, ngayon isa na lang talaga. Isang tasa na lang tapos yun, ah, sinusukat ko na lang yung kanin. Ah, gumagamit ako ng isang tasa para 'yan. 'Yon na yung kakainin ko. Di tapos ayun. Siyempre 'pag na nasanay mo na 'yong sarili mo
Oh, <clicks tongue> talaga? Mm. Ay, oo. Pero pan pero what if yun di ba, sabi mo isang tasa, pero yung tasa mo yung kasing laki ng, 'sinlaki ng tabo, dib <chuckles> di ba?
Mm. <laughs> Tama, tama. We iba yung ano, 'no, parang yu yung malalaking Pyrex yung ginagamit ko. Para ka din kumain ng tatlong kanin. Ah mas sap pero yung mga ordinaryong tasa lang naman, 'no? Pero 'yon nga, no, talaga 'pag nasanay ka din sa gano'ng klase ng kain, mahirap lang talaga siya sa simula, 'no, yung pagdidiyeta. Totoo naman yan, eh, mahirap talaga siya sa simula lalo na 'pag sanay na sanay ka na na kumakain ka ng madaming kanin, tapos 'pag kumakain ka, lagi kang naka-soft drinks, di ba? O kaya naka juice. Oo, ang sarap lalo na dito kasi mainit, di ba, mainit ang panahon araw-araw. Kaya yung mga pagkain natin oo kailangan ng soft drinks.
Oo. Hmm. Sabagay. Mm. Totoo naman. Mm. Ay, oo sarap sarap kaya, di ba? Tama. Oo, pero, ah oo, di ba bukod naman do'n sa no rice, marami kasing nauuso ngayon, yung nagke-keto diet, meron din yung alam mo yung tinatakal nila yung kinakain nila, tinitimbang. Kung ilan yung calories. Oo, nakalimutan ko lang yung tawag. Pero ah, mga nasubukan mo ba yung mga ganon? Yung parang, um, talagang alam mo yung nag-try ka? Kasi gustong-gusto mo talagang magbawas ng timbang, eh.
Hmm. Oo. Mm. Oo.